やっぱ、い嫌だったじゃないんですか？<laughs> でます。理解、りゆできないっていうことだったんじゃないのかな？って思いますけどね。
うん。<laughs> す はい。はい。 それは音楽なのかい？みたいな。<laughs>
うーん、だとだと思いますけど、うーん。
ああ。ええ。うんうん。
まあ、でも、やるなとは言われなかったですね。うん。
はい。ああ、へえ、でもうん、はい。
だからそれを言うと、その、ま、私の、こう、自分の娘に対しても、もし私が理解できないことがあったとしても、やるなって言ってダメなんだろうなとは思います。私は、親にはやるなと言われずにやらせてもらって、楽しかったので。
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい、はい。はい。え、あの、自分が親になって、あの、じゃあ、今の世代が聴く音楽で
はい。
あの、なんだろうはい。やるなとは言わないけど、ん？て、思うジャンルの <laughs> 音楽ってありますか？<laughs>
ああ。 ああ、なんでしょうね。 へや、わ、なんでしょうね、なんかこう
はい。 うん。はい。
あの、ラップ？
はい。ああ、はい、はい。うん。
ラップのあの、なんかこう、ラップバトルみたいな感じのやつは、ちょっと理解しかねる部分はありますけど、まあ、別にまあ、うちの子供も、そそういうのが好きなわけじゃないので、幸いなんか
ああ、はい。 はい。 はい。はい。
とに、文句を言う機会はないんですけど、なんか単純に世代の、す離れ方で言えば、ラップはちょっとよくわからないかもしれないすね。
<laughs> はい。 うん。 はい。 ああ、そうですよね。音楽なのか？何なのか？うーん。へえ、当時はラップは、そういうのはなかったですかね？
あ、うん。 うん、そうですね。うん。 ああ、えっと、多分、その黒人の人たちがやってたとは思うんですけど、そのあんまり入ってきてなかったんじゃないのかな？と思う。うん。
うん。 うん。 はい。 はい。 ふん。 ああ、うん。
たぶんね、はい。うん。
そうですよね。ラップはあんまり楽器そんなに使わない？<laughs> かなっていう感じすよね。うん。へえ。うーん。
うーん、かもしれないすね。はい。うーん、うん。 まあ、なので、まあ、その、今は、そうですね、私は今も、バンドをやっていて、で、なんかビートルズの、バンドやってるんですけど、ビートルズって、なんか世代を超えてみんな、し曲を知ってるので、ライブとかっても結構盛り上がったり けど。
はい。 はい。 はい。はい。はい。 うん、そうですよね。はい。はい。
うん、なんかそういう意味では、その
うん。 はい。はい。
なんでしょうね、こう、聴いてくれてる人には多少、楽たが伝わってればいいなと思ったりはするんですけどね。
うん。 はい。

ぱ、どっちもですね、でもどっちかというと洋楽が多いかもしれませんね。
うん。 ああ、なるほど。うん。 え、あの、その、ええとカーペンターズの、その一曲を、あの、娘さんに、あの「これだったんだよ」ってお話されたことってありますか？おじいちゃん、レコードって。うん。
はい。 ああ、それは それは無いですね。そそう言われてみれば、その話をしたことは無いですけど、はい。うううん。
はい。 はい。うーん。はい。
あとは今は、なんかその、シティポッとか、日本のその、ななじゅうねんだい後半から80年ぐらいの音楽が、結構世界的に流行ってますよね。
はい。ああ。はい。 はい、うん。 はい、ですよね。はい。
で、そんなのもあって、こう、ま、娘と親とで、こう、世代的にこう、違うんですけど、おんなじ曲をちょっとこう、いいねって言えるような、感じなってたりするっていうのも面白いなと思います。
はい。はい。うん。 あ、はい。 はい。いいですよね。わざわざ、ほんと、あの、CD やレコードを借りたり買ってこなくても、もうすぐに「え、あの曲だよ」って言ったら、もうすぐに、あの、パソコンでうん、聞けるって。
そうですね、うん、いい時代ないい時代だと思います。
そうですよね。うーん。ふーん。へえ。その後、でも、バンドをやられたんですね。
うーん。 おですね。 そうですね、はい。で、バンドをやって、それで
うん。 はい。
やっぱ自分で演奏しとか始めると、そういうこう、あの、ルールーツを知ってたかったなっていう。で、今ぐらいになって、いい年んなって、で、まあ、音楽を聴くハードルがぐっと下がって、だ、あれってこれだったんだっていうのが結構あったりしますよね。
はい。 うん。 はい。 はい。 ああ、はい、はい。 はい、はい。 うーん。 うん。

ああ、そうですね。だと思います。はい。
はい。うんうんうんうん、はい。
で、まあ、その、親との関係、音楽の関係みたいなことで言うと、私のうちはそう、その、全然音楽がなかった方なんですけど、友達で、あの高校生のぐらいの時に一緒にバンドやってた友達がいたんですが。
はい。 はい。 はい、はい。 はい。 うん。 あ、はい。うん。
で、彼の家は音楽がたくさんあって羨ましく思いましたね。
はい。 ああ、もう子供の頃から、いれいますよね。あの音楽一家だったり、親が音楽きうん。好きだったり。
そう、そうなんですよね。で、その、当時、私が高校生ぐらいになって、きせんきゅうひゃくきゅうじゅうねんだいの真ん中辺ぐらいなので。
うーん。 はい。 はい。はい。 はい。
そうすると、その CD が高かったんですよ。
はい。 ああ、はい。はい。
で あの今みたいにその、配信で聴けるとか、Youtube で探せば聴けるっていう環境じゃなかったので
うん。 そうですよね。うん。うーん。
で、そうすると、その、買わなくちゃならないんですけど、お金がないんですよ。
はい。 はい、うん。 まだレンタルもなかった世代ですかね。
いえ、レンタルもあったんですけど、その、田舎だったので、レンタルレコード屋さんが近くにないんですよ。
うん。はい。 あ、なるほど。はい。
で あってもそんなにたくさんないので。
はい。 はい。はい。
で、たまたまその、友達はお姉さんがいて、お姉さんがその、たくさんレコード持ってて、羨ましかったんで。
はい、はい、はい。 はい。はい。うん。 ええ。で、それではい。はい、どうぞ。
そうすると、その 結局その、なんていうか、ええと。何かを楽器を演奏するとかってなった時に、その
はい。 うん。 はい。
ええと、今流行ってる音楽のルーツになって音楽を、その、彼は、お姉さんの CD とかを聴いて知ってるんですよね。
はい。はい、はい。 ああ、なるほど、はい。うん。はい。
と、これはあれが元ネタだとか、その、いうことが分かっていて、そうするとやっぱり演奏とかにも、ちょっとやっぱ違う感じが出るんですよね。で、それがもう羨ましくて。
はい。 はい。 うん。ああ、はい。はい。
で、やっぱりそういう意味では、小さい頃に聴いたとか、家に音楽がたくさんあるっていうのは、なんかこう
うん。 はい。 はい。 うん。
今になってみると、すごくこう、なんていうか、文化的な影響というか、そういうの大きいんだろうなと思いますね。
はい。うん。はい。 ああ、そうですね。今はもう、ね、パソコン開いて Youtube だったり、ね、いろんなありますもんね。
そうですね。
うーん。はい。はい。
なので、あとはなんですかね。その、そういう意味では親からの影響が私の場合は全然なくて。
うん。